Ouais! Ouais, parce que, heu, un exemple tout bête, j'ai été hyper malade il y a pas longtemps où j'étais HS de chez HS. Je je pouvais plus sortir du lit et, heu, il a tout fait. Il m'a même apporté à manger au lit. Si ça, c'est pas beau franchement. <laughs> Non, il a tout fait.
Mmh mh. Ah! C'est ça. Mouais, ça c'est beau. Du coup, il t'a déchargé mentalement, heu, de de tout ça. Ah bah ouais, c'est ça. <laughs> Bah, écoute, c'était super intéressant, donc ta vie de couple avec tes enfants. J'ai adoré. Ouais. Tu devrais écrire un livre. <laughs> Et, oui, heu <laughs> Exactement. Bon, bah, je te remercie alors.
Ouais. Non, c'est un bon. C'est un bon c'est un bon mari. <laughs> <chuckles> <chuckles> Merci. <laughs> Bah, écoute, pourquoi pas. Je pourrais. Les conseils <chuckles> les conseils sur la vie de couple avec les enfants. <laughs> Merci.